Iya, betul banget, sih. Mhm, jadi ternyata banyak, ya. <chuckles>
Mhm mhm mhm. Jadi mungkin orangnya iya, jadi Kakak seperti yang Kakak bilang tadi itu orang mikir kalau bicara seni itu mereka mikirnya ke musik, ke gambar, lukisan kayak gitu, kan, tapi luas banget kan sebenarnya seni itu?
Mhm. Mhm. Mhm. Iya, betul banget, sih. Jadi, ya sebenarnya, eee, seni ini kayak bener-bener penting juga sih dalam kehidupan, ya, kayak contohnya tuh buat menyatukan atau menghubungkan manusia lainnya juga, gitu, kan. Jadi, kayak, eee, seni itu bisa menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda juga, gitu. Karena kan mhm, kita bisa merasakan nih keindahan dari keseniannya itu dari berbagai negara yang lain juga gitu, kan. Mhm mhm. Jadi, kayak kita bisa, yah belajar banyak gitu dan terinspirasi gitu, kan. Mhm.
Mhm mhm. Mhm. Iya, heeh. Ah, betul. Heeh. Hmm. Oh, iya. Betul. Heeh. Heeh. Ah, betul. Mungkin heeh heeh, ce Iya, betul banget, Kak, betul betul. Jadi, kalau kita pikir-pikir kan, <sniffs> eee, seni itu bukan hanya tentang keindahan visual, bukan tentang pendengaran, ya kan? Tapi ini memang soal ekspresi, pemahaman, dan koneksi kan. Jadi, ada yang satu mungkin latar belakangnya berbeda, ya kan, eee, dari ras berbeda, suku berbeda tapi dengan seni mereka terkoneksi, kan, jadi terhubung gitu. Ah.
Mhm. Iya iya, betul betul. Heeh. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya, betul. Bahkan, kan heeh, sekarang tuh jadi banyak kayak perlombaan di luar negeri juga gitu, kan, kayak pengenalan, eee, tradisi, budaya, terus kayak, eee, nari ya tarian, sama alat musik juga gitu, kan. Tradisionalnya iya.
Heeh heeh. Iya, heeh. Oh, oh, oh, betul, mungkin mungkin kayak, eee, musik tradisional di Indonesia itu yang terkenal dine di luar negeri itu apa, ya? Apalagi itu ya, Kak, ya? Eee, itu yang musik bambu, Kak, ada musik bambu apa namanya, Kak? Angklung, ya, iya kan?
Mhm. Indonesia Raya juga, kan. Angklung, iya, betul, angklung gitu, heeh. Terus kalau dari pakaian tuh batik atau kebaya gitu, kan. Heeh.
Mhm. Heeh, iya. Nah, itu corak-corak di batik itu, corak-corak di kebaya itu seni, kan, jadinya.
Iya, betul termasuk dalam seni juga, <chuckles> bentuk mengekspresikan keindahan gitu, mhm.
<chuckles> Iya, dan iya, dan batik kebaya itu bukan cuma dipake ola oleh orang Indonesia kan, orang luar negeri juga kalau datang ke Indonesia mereka pake batik, kan?
Mhm mhm, iya udah internasional banget. Mhm mhm, udah go international ya. <chuckles>
Mhm. Iya, mungkin mungkin malah mereka beli batik di Indonesia, mereka bawa pulang ke tempatnya kan, jadi jadi makin terkenal kan jadinya.
Mhm. Mhm.

Iya bener banget. Kalo misalnya dari lagu kan, eee, banyak ya kayak lagu yang memang makna atau artinya itu kan buat ngemotivasi gitu, kayak misalnya, e "Kamu gak sendirian kok, gitu kan, eee, banyak eee, hal-hal yang kamu lalui, kamu kuat gitu kan, eee, buktikan bahwa kamu itu le luar biasa." Heeh, iya gitu, dari musik aja, buat refleksi diri buat kayak menyadarkan gitu. Mhm, iya, heeh.
Nah. Iya. Heeh, oh iya banyak. Mhm. Oh, iya. Iya. Ah. Iya, hebat. Wih luar biasa. <laughs> Ah, penting itu, betul. Jadi kayak refleksi diri kita termasuk juga refleksi sosial kan jadinya.
Mhm. Mhm, dan ternyata memang bisa juga loh Kak, kayak buat mempengaruhi, eee, cara kita gitu kan. Buat gimana caranya kita ngeliat dunia sama budaya lain gitu, karena kan dari, eee, seni ini, e bener-bener membuka jendela ke dunia yang memang berbeda gitu kan, karena iya, banyak banget itu. Misalkan, eee, ketika kita tuh ngeliat lukisan gitu ya Kak, kayak, eee, entah itu dari khas Jepang terus kayak mendengar musik dari, eee, Afrika misalnya, terus kayak nonton tarian tradisional Indonesia. Itu kan terus kita lihat banyak banget ternyata ya musik tuh. Heeh. Heeh.
Betul betul. Mmm. Mmm. Oh, betul ya. Mhm. Iya pasti. Mhm, betul. Heeh. Heeh. Heeh, iya. Mmm. Oh, iya. <chuckles> Iya, <chuckles> betul banget ya. Iya, Mbak. Weh iya rupanya, mungkin kalau Kakak, dengarkan musik-musik dari Afrika itu biasanya awalnya mungkin kayak, "Ini musik apaan dari mana ya?" Tapi lama-lama kita jadi ikut nyaman juga kan jadinya kalau udah terbiasa, gitu kan?
<chuckles> Iya, heeh. Iya. Iya kita kan jadi bisa, eee, belajar bahasanya juga gitu ya. Mhm, dari musik tuh.
Wah, iya termasuk kayak bahasa Jepang gitu kan, kalau biasanya kita bakal gak tahu kan, "Ini bahasa apa ya?" Tapi kit setelah kita dengar musiknya, "Wah, enak juga ya, oh ternyata bahasa Jepang ya." Oh, jadi kita mulai cari tahu artinya, cari tahu maknanya, iya kan?
Mhm. Iya. Iya. Heeh. <chuckles> Iya. Iya.